Ừm. Thật sự thì cái việc mà, à, bản thân các, a, à, cộng đồng fan hâm mộ, fandom á, ngoài cái việc là ủng hộ mặt vật chất ha như mình nói lúc nãy giờ thì cái việc mà tinh thần của người nghệ sĩ dựa trên fandom cũng rất là quan trọng. Mà, ờ, có một cái vấn đề ở đây là mình thấy đó chính là, ừm, nổi cộm nhất luôn đi, khi mà nói về các nghệ sĩ đi, Việt Nam, Hàn Quốc, hay là cả các nghệ sĩ Âu Mỹ thì vì các cộng đồng fan hâm mộ của các nghệ sĩ Hàn Quốc có phần hơi bị tiêu cực và hay bị xã hội lên án là, ờ, ừm, nghiện idol, hay là đu idol, hay là có phần, gọi là, à, bị cuồng quá đó bạn. Tức là có một dạo là, à, các, a, trang báo lớn ở Việt Nam, cũng như là một số người á, họ chỉ trích các cộng đồng fan hâm mộ K-pop và mình nghĩ việc này đó là chính từ, ờ, cái nhìn chưa đúng đắn của những người ngoài những người ngoài chưa có tham gia vào cộng đồng và cũng có một phần ảnh hưởng đến từ các bạn fan cuồng. Các bạn ấy làm xấu hình ảnh chung của cả một cái đại, ừm, đại bộ phận các fan hâm mộ nói chung luôn, tại vì không phải ai cũng giống như mấy bạn đó.
Ừm. À, vậy thường là <chuckles> Hiểu. Chỉ trích ha. Ừm. Ồ, người ngoài ha? Ừm, ừm. Mình hiểu. Đúng rồi, kiểu như là, con sâu làm rầu nồi canh thôi, chỉ một nhóm người rất, rất nhỏ thiểu số trong cộng đồng fandom mà bị xã hội, bị cánh báo chí là quy chụp, đó là cuồng K-pop là không tốt.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, chính xác. Ờ. Cái việc mà ờ, ngoài ra đó nha, cái việc mà, giống như, gọi là, ừm, nhìn nhận và đánh giá nó chưa có đúng đắn với cái việc à, thật ra cái việc mà các bạn trẻ hâm mộ những người nổi tiếng, mình nghĩ đó cũng là một cái, ờ, sở thích nó tích cực. Còn hơn là các bạn ấy chơi bời lêu lổng, bỏ nhà ra đi, hay là sử dụng chất cấm, đúng hông? Cái việc hâm mộ một người nào đó mình cảm thấy nó rất là vô hại, nó cũng hông có gây phương hại cho ai hết á bạn, nó cũng không có đi lừa đảo ai hết. Thì mình nghĩ là, à, các bậc phụ huynh cũng như những người thân, người nhà của những bạn ấy nên nên xem cái đó là một cái gì đó nó nhẹ nhàng đi, nhìn với một con mắt mà nó dịu dàng thôi, tại vì con, ưm, cháu mình nó là nó cũng tích cực chứ nó hông phải là đi hại ai, hay là đi làm xấu hết á.
Hiểu vấn đề. Ừm, ừm, rất <chuckles> <chuckles> Đúng, đúng, cũng hợp lý. Ừm. À. <chuckles> Ờ, ừm. Hiểu, hiểu vấn đề. Ừm, nói chung cái, a, cái, a, vấn đề là fandom nó kh không nó sẽ thật sự không quá xấu, hay thậm chí nó không có gì tiêu cực hết, tại vì cái góc nhìn, quan điểm của những người lớn hơn, những cánh báo chí quy chụp, thì đem lại cảm giác chung cho xã hội là đôi khi, ơ, gọi là, fan cuồng một chút thì cũng sẽ không tốt, nhưng bản chất fan không có gì xấu cả. Ừm, mình hiểu nha. Rồi, vậy thì cho mình hỏi thêm với, thì bạn cảm thấy mối quan hệ giữa fandom này nè, với những nghệ sĩ là là gì? Là sự đồng hành, hỗ trợ hay là áp lực?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm.

Rất là nhiều luôn á bạn. Ờ, cái việc mà, ờ, người ta hay nói là nghệ sĩ, người nổi tiếng á là họ sống nhờ fan, cái này là rất đúng. Bởi vì bản thân của họ có sự nổi tiếng và tiền tài, tất cả là đều nhờ fan hâm mộ hết. Thành ra là cái việc mà cộng đồng mà fandom á, có ảnh hưởng đến họ rất là nhiều, với lại rất là lớn.
Ờ, vậy hả? Đúng, đúng, đồng ý, đồng ý. Ừm, hiểu nha. Ồ thì ra là fandom có ảnh hưởng rất là nhiều rồi, nó, kiểu, cũng sâu rộng, đúng không bạn? Kiểu là chén cơm manh áo của của nghệ sĩ luôn ha. Ờ, nhưng mà bạn có ví dụ nào cụ thể hơn hơn xíu hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình ví dụ vậy đi, ờ, mình có hâm mộ một cái nghệ sĩ mà gần đây là anh ấy có ghé qua Việt Nam, ờ, để tổ chức một cái buổi hòa nhạc á.
À. Anh Rồng, đúng hông? <laughs>
Đúng rồi, đó là nghệ sĩ G-Dragon á. Tức là đối với mình thì mình nhìn, ừm, mình nhìn thấy được cái việc là, ừm, không phải chỉ riêng nghệ sĩ, à, G-Dragon mà tất cả các nghệ sĩ khác, là họ họ có được cái sự nổi tiếng như anh ấy, à, đã hoạt động rất lâu trong ngành nghệ thuật và giải trí rồi, nhưng mà anh ấy vẫn nổi tiếng đó là vì những fan vẫn luôn hâm mộ và vẫn luôn chờ đợi anh ấy quay trở lại. Thành ra cái t cái tiếng tăm của họ có được là nhờ fan. Ờ, nếu mà bạn quay lại mà hông ai quan tâm hết là bạn hết thời rồi đó, bạn hết là kiếm được tiền rồi đó thì cái việc mà bạn quay lại vẫn có nhiều người quan tâm, đồng nghĩa với việc bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Như anh ấy đó, chạy show, chạy tour, rất nhiều người mua vé dành nhau mà mua. Đó là chứng minh một điều là họ kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc đó, họ bán album, họ ra sản phẩm các kiểu, ừ.
Ờ. Trung thành ha, ờ, đồng ý. Ừm. <chuckles> À, hiểu. Ừm. Ờ. Ừm, hay quá, hay quá. Ờ, nhưng mà cho mình hỏi thêm xíu là gần đây á thì bạn nói là bạn có có tham gia cái, ơ, concert của ảnh, thì c cái giá vé nó nó nó cao hông ta?
Ừm.

Nguy hiểm kì.
Bởi vì họ không chịu nổi áp lực, bạn cũng có biết là ở Hàn Quốc có rất nhiều người chọn cái cách mà tiêu cực đó, đúng hông? Gọi là tự hại bản thân. Thì ở Việt Nam bạn rất là ít thấy nghệ sĩ nào có việc đó xảy ra, bạn không có nghe ai mà làm như vậy hết, ờ, không có đúng hông? Nhưng ở Hàn Quốc rất nhiều và điều đó rất phổ biến luôn bạn. Nên mình nghĩ đó chính là cái tác hại của việc là, ừm, đại chúng hoặc công chúng có cái nhìn quá khắt khe với nghệ sĩ đã đẩy họ vào cái bước đường cùng á. Còn ngoài ra thì ở Việt Nam thì cái việc mà mình dung túng cái những cái người nghệ sĩ thiếu chuẩn mực, cũng như là chưa đạt chuẩn để mà lên đứng trước khán giả, đứng trước cả triệu người như vậy thì đó là một cái mà mình nghĩ là Việt Nam cũng cũng cần phải điều chỉnh. Có thể là học như bên Trung, là một nước bạn của mình, tức là bên Trung là có một cái kiểu là ph gọi là phong sát á bạn. Ừm, đúng rồi, phong sát, ví dụ bên Trung họ dùng chữ phong sát á, tức là những người như vậy sẽ bị, à, cả chính phủ luôn nha, là phong sát không cho xuất hiện, kiềm chế cái sự xuất hiện của bạn trước đại chúng luôn.
Ừm. <chuckles> Gần như là hổng có, gần như là hông có ha. Hiểu. Ừm, vừa phải thôi ha. Ờ. Chai đúng, phong sát tẩy chay, ờ, phong sát. Hay quá. Nói chung là cũng nên học hỏi một số nước bạn khi mà, ừm, khán giả có vẻ dễ tính quá thì phần nào nó dung túng nghệ sĩ làm những điều không đúng đắn, nhưng mà họ vẫn nhởn nhơ xuất hiện trên báo chí, trên truyền thông đại chúng, trên mạng xã hội, trên ti vi.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Và quan trọng là họ kiếm tiền, họ kiếm tiền dựa trên những cái việc đó nó và những cái việc xấu mà họ làm những cái scandal đó thì cái đó là điều không nên. Ừm.
<laughs> Cũng hợp lý ha, không nên ha. Rồi, nói chung mình cũng, ờ, rất là cảm ơn bạn nghe vì những chia sẻ thật sự là rất là hay nè, rất là nhiều câu chuyện hay ho về cái lượng về cái, ừm, cộng đồng fandom ảnh hưởng thế nào đến nghệ sĩ, cả tốt cả xấu và nghệ sĩ nên làm gì để mà tốt cho fandom ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm. Ừm. Ừm. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình, ờ, về việc fandom ảnh hưởng tới nghệ sĩ thế nào nha. Chào bạn.
Rồi, tạm biệt ha.

Ồ! Nguy hiểm như vậy luôn hả bạn? Có nghĩa là, ngoài cái chuyện mà gây toxic ở trong, ơ, cộng đồng fan, còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của của cả nghệ sĩ luôn, nếu mà những người này đó, họ cuồng quá, họ hơi cuồng tín luôn, ờ, nguy hiểm ha. Thật sự luôn. Vậy thì, ờ, theo bạn nha, ừm, khi đôi khi, ơ, ừm, một số nghệ sĩ, họ thỉnh thoảng họ vẫn sẽ có những scandal nhất định nào đó cũng là khó khá là khó tránh, thì theo bạn những cộng đồng này có giúp nghệ sĩ có thể vượt qua những cái, a, scandal này dễ dàng hông bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Có chứ, mình cảm thấy rằng là có rất nhiều nghệ sĩ á, khi mà họ có bất kỳ một cái việc gì nổ ra á, thì cộng đồng fan của họ, fandom của họ chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Bởi vì khi mà có, à, cái nhưng mà mình nghĩ cái này là đối với mình là một người cũng là fan có fan hâm mộ, mình có người hâm tức là mình có idol hâm mộ nha, thì mình hông có mù quáng bạn. Tức là khi mà mình cảm thấy nghệ sĩ mình có lỗi á, thì mình hổng có bênh.
Ờ À, hiểu nha, hay, sự rất là hay.
Ừ, chứ không phải là có nhiều bạn là hâm mộ một cách mù quáng và nghệ sĩ làm sai đúng rồi, làm những cái hành vi chưa đúng đắn, chưa chuẩn mực cũng không có lên tiếng trên đại chúng để xin lỗi mà vẫn đi bênh vực thì mình thấy cái đó h hành vi không có chấp nhận được. Bởi vì thực chất mình hâm mộ họ nhưng bản thân họ cũng là con người giống mình, họ cũng có lúc làm sai, ờ, đó, và
Bất chấp nha, bất chấp, ừm. Hiểu. Đúng, họ <chuckles> đúng rồi. Cơ bản thì, ờ, họ cũng sẽ có những cái, ơ, hỉ ,nộ, ái, ố giống như bất kỳ người nào khác, ờ, sống trên đời thôi, ờ, hiểu, mình hiểu
Đúng rồi. Chính xác. Và bản thân của họ khi mà họ là người nổi tiếng, họ phải tự ý thức được là các hành vi và ngôn từ mà họ nói ra, họ làm là chuẩn mực. Tại vì họ có rất nhiều người hâm mộ mà. Ví dụ như họ nói một cái lời nói gì đó đi, thì các bạn trẻ, các bạn ha hâm mộ sẽ sẽ bắt chước theo thì sao, sẽ làm theo thì sao, đúng hông? Thành ra là bản thân họ khi mà họ có cái vị trí lớn như vậy, họ càng phải ý thức được, họ càng phải khéo léo trong cái cách nói chuyện cũng như cách cư xử để tránh sẽ những cái chuyện như vậy xảy ra đó.
Ừm, ừm. Sẽ ảnh hưởng ha, ảnh hưởng rất là nhiều Đúng rồi, đúng rồi. Đồng ý.